لأ مش مش أوي، يعني بُصّ هو يعني بُصّ لأ يعني بُصّ، عشان حماتي برضو عايشة معايا يُعتبر في نَفس البيت، فهي كده، كده، آآ، يعني طالعة نازلة، آدي إحنا بننزل آه مش أوي، آه مش باعتبرها ضيف أوي، بس لو مثلًا مامتي وإخواتي جايين آآ، بيبقى طبعًا جوزي عارف قبلها ب مع ب بوقت عشان يبقى عامل حسابه إن هو يبقى موجود برضو، آآ، بنبدأ بقى نحضّر مع بعض الأكْل، أو مثلًا حد من إخواتي ييجي يقولوا لي مثلًا طب إحنا نيجي لِك بدري، آآ، أنا ما باحبش حد يساعدني لا لأ أنا كده، كده، باحب أقول لهم أنا مخلصة كُلّ حاجة أصلًا، آه مخلصة كلّ ما حدش ييجي. <laughs> ما عشان عشان أنا أي أنا باحب أنا آآ، باتوتر جدًا لمّا يكون حد ب واقف يساعدني، باحس إن كُلّ حاجة هتبوظ، ما باثقش في رأي أي حد، ودي عيب، عيب خطير جدًا، ما ب ما بابقاش عارفة
هي، هي، برضو. إمم. دي مش ضيافة آه ده مش ضيف آه. إمم، إمم، أيوه، أيوه. إمم، يساعدوكِ ويحضّروا، أصلًا! إمم، امم، جامد، جامد، <laughs> جامد كله جه على الميعاد. امم، امم إمم. أيوه، أيوه، أيوه. لأ بس هو برضو لازم يبقى المطبخ فيه شيف واحد، أنتِ كلامِك صح برضو عادي يعني.
هي مش الفكرة يعني ممكن يقولوا لي ما أنا طب هنعمل معاكِ عصير، طب ن نزين معاكِ الحاجة، طب نغرف معاكِ، ما هو الموضوع ممكن يكون على أبسط الحاجات يعني م نرُصّ الأطباق في الغسالة، دي حاجة محتاجة إشراف؟ <laughs> أنا لأ، أبدًا ما حد والله ما حد يعمل حاجة.
إمم. أيوه صح صح. طب ما هي سهلة أهي، آه، لأ أنتِ لازم لا، لا، لا. لازم تتعلمي تفوّضي المهمات السهلة دي لغيرِك عشان ترتاحي برضو آه.
مش مش باعرف بقى أبدًا خالص، يعني حتى أنا مع بنتي آآ، وهي في المطبخ أنا ما باعرفش أقف معاها، يعني أنا
إمم. اللي هو يا أنتِ ت تخشي يا أنا أخش، مش هنخش سوا. <chuckles>
<tsk> مش مش يا أنتِ يا أنا، لأ هي الفكرة في إن هو أنا طول الوقت شايفة أخطاء، فأنا امّا باشوف أخطاء وباقول عليها هي هتتوتر، فالف الطرف التاني كده لو هو شايف أخطاء و وجه قال لي أو أنا شُفت منه أخطاء ورُحت أط آآ، قُلت له أنا باحس بكده يعني، باحس إن هي
إمم، أيوه، أيوه. أيوه حصل. أيوه، ده زي زي أبويا أنا وأنا باركب أسوق وهو راكب جنبي، بيموتني، بيبهدلني، أيوه.
أيوه هي بالضبط، هي شبهها أوي، يعني زي ما الأب بييجي يعلّم ابنه السواقة بيحس إن هو طول الوقت: يا ابني فرامل، يا ابني يا حبيبي إدي خد مسافة آآ م فبيوترك وهو متوتر فبت فبتبقى حالة كده من التوتر، فأنت حتى لو مش هتغلط، هتغلط.
شبهها أوي ها؟ <laughs> أيوه بتبقى مشكلة. إمم، أيوه، أيوه. حصل، حصل.

آآ، حص حصل. امم. دي حقيقة.
أنا شخص <laughs> أنا شخصيًا لما باجي أحس إن هو مثلًا حد آمم هيتفرج عليّا وأنا، وأنا باعمل حاجة طول الوقت باعملها مضبوطة على الشعرة 100، 100 أغلط فيها، باغلط فيها عشان واحد بيتفرج عليّا بس فحاجة الصراحة ب موترة جدًا.
امم، ده شيء موتر برضو ورخم. آه، آه، أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. مفهوم. فهمتِك. فهمت قصدِك كويس أوي. بس عمومًا أنا ملاحظ إن أنتم عندكم أجواء ال الأكل والطبيخ وبتاع funny يعني وعيلة جميلة و والموضوع حلو يعني.
امم. آه بصراحة آه، يعني إحنا عيلة يعني أنا ربنا رازقني ب بعيلة مش بتحب الأكل، هي بتح بتستطعم الأكل، يعني مش بياكل، هو بيستطعم الأكل، يعني مش مهم هو هياكل قد إيه.
آه. امم، امم. دي لازم تبقي محترفة بقى، آه.
والله العظيم ما كنت باعرف أعمل أكل خالص. آآ ب ب <chuckles> آه بصراحة حماتي علمتني معظم الحاجات يعني
امم. هُم علموكِ <giggles> اللي هو امم. كويس أوي. ده ع ده اعتراف أمين جدًا منِك <chuckles>
آه يعني هي ماما ما كانتش صبورة عليّا إن أنا ماما برضو خُلقها ضيق، ف يا، يا أنا يا هي في المطبخ برضو، فأنا طالعة لها <laughs> فحماتي بصراحة هي اللي كانت تقف معايا تقول لي: "بُصي اعملي كذا" أو معايا على التليفون أو video call لو هي مش موجودة مثلًا. فكانت صبورة عليّا أوي، أوي بصراحة. اتعلمت منها حاجات كتير ما عدا الملوخية مش عارفة أعملها لحد دلوقتي <giggles>
آه، آه. امم. برضو آه. امم، امم. أيوه. جميل، جميل. <laughs> آآ، الشهقة بقى هي ال <laughs>
ل لمّا هي باحب آكلها بقى أقول لها، أقول لها: "طب يالَّا يا ماما معلش إحنا عايزين ناكل ملوخية." فتقول لي: "ماشي." <laughs> خلاص ماشي هنعمل ملوخية.
امم، ج جميل. امم جميل.